Ờ, sợ ơi sợ, xong rồi đến khi mà, ờ, qua thì mình ừm, người ta lướt qua rồi thì bọn mình mới mới cảm giác là "ôi giời ôi", bọn mình cũng hơi gan thật, chắc là lần sau cũng rút kinh nghiệm là, à, không đi vào giờ đấy. <laughs> Ờ, đấy! Đúng rồi. Trời ơi, ừm, gan thật! Nói chung là gan nên là đôi khi nó sẽ mang lại một vài mối nguy hiểm cho bọn cho bản thân mình ấy. Đấy!
Ờ, không đi sớm sớm hơn, đúng hông? <laughs> Hiểu, hiểu. Ừm, cái này đó là mình đồng đồng ý luôn là không có thể nào tránh khỏi được, là khi mà trời đêm, ờ, như vậy rồi rất là khuya và đường sá nhiều khi nó cũng rất là vắng chứ nó cũng không có đông như là lúc cơ trời còn, ờ, ờ, sớm sớm, đúng hông? Cho nên là đó là một trong những cái rủi ro của, ở, của bạn khi mà phải đi một mình vào trong những cái khoảng khung thời gian mà nó cũng hơi nguy hiểm như vậy đó, là nguy hiểm về đường sá nè, xe cộ hay là người. Những cái thời điểm đó nó cũng khá là nhạy cảm và nguy hiểm nữa. Thì, ờ, đối với những cái trường hợp như vậy đó, bạn có cái mẹo nào để mà bạn có thể đi được, gọi là, an toàn vào buổi đêm hoặc là bạn sẽ hạn chế những cái khung giờ đó luôn? Hay là những cái mẹo nào mà bạn nghĩ là nó sẽ hữu hiệu trong cái trường hợp đó ha?
Ừm. Ừm. Ừm! Đúng rồi. Ừm. <laughs> À, sau hôm đấy chắc là mình, ờ, cũng rút kinh nghiệm là mình chỉ đặt đồ ăn, kiểu, ờ, trên mạng mang ờ, mà ship đến, kiểu giao đến, ờ, giao về thôi chứ mình cũng không có đi ra ngoài. Với cả nếu nếu bây giờ đi, mình gặp một người mà cũng lên một cái thành phố lớn và người ta một mình như mình rất có rất là nhiều lời khen d à, lời khuyên dành cho họ đấy, tại vì mình cũng đã trải qua nhiều ấy.
<laughs> Ra về thôi. Ừm, hiểu. Ừm. Ừm, hiểu, hiểu. Nói chung là từng trải rồi cho nên là sẽ có những cái câu chuyện rất là đồng cảm và có thể dễ chia sẻ, đúng hông? Giống như là kinh nghiệm xương máu tích góp được rất là nhiều năm tự trải nghiệm một mình, đúng hông? Cho nên là bạn sẽ có nhiều cái để chia sẻ cho những cái trường hợp mà tương tự như bạn.
Ờ, ờ, ờ. <laughs> Đấy! Đúng rồi. Đúng rồi. <laughs> Ừm, à, thứ nhất là, ừm, mình thấy là khi mà các bạn, ờ, đến một thành phố lớn một mình ấy, thì ngay khi mà các bạn đã xác định, ờ, đến một, ờ, thành ph như thế một mình thì hãy nên làm quen một vài người bạn trước.
Ừm.